तो, इसलिए बहुत अ, म ज़रूरी था कि कोई तो ऐसा पेशा चुने, जिसमें पैसा हो, जिसमें आपको अ, अच्छे से ए अ, ज जल्दी से अ, कुछ तो अ अ, जॉब मिल जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ आई, लेकिन अभी भी आप अगर पूछे मुझे तो मैं वही चाहूँगी कि 1 रेस्टोरेंट खोलना अम, या फिर कोई तो मैं पुस्तक लिखूँ उसके ऊपर अ, कोई तो रेसिपीज़ का पू ओ एक पुस्तक लिखूँ और अ, यू नो वही वही मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा पसंदी का पेशा है।
हाँ। जी। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। जी।